Aham.
Aí eu entrei, nós entramos, eu tava com uma amiga, e nós fomos para o Vaticano, que era o lugar mais distante
Hum. Sim. Aham.
aí fomos com ônibus até o Vaticano, lá nós descemos.
Nossa Senhora! <laughs> Aham.
Ele é muito interessante, tem aqui em Portugal, tem aqui em Lisboa.
Pois é, a em Nova Ioque hã?
Eu peguei ele em Hamburgo também, Berlim.
Aham. Berlim, sim. <chuckles> Mas esse esses ônibus têm aquele negócio de de porque em Nova Iorque, e a gente ia com esses ônibus, né. Poi é, exatamente. E eles são abertos, aí a gente eles dão exatamente. Aí ele eles dão um um fone de ouvido
Tem uns que são abertos, né, na época do verão. Na época do verão é abe São 2 andares, né? O fone de ouvi isso, exatamente.
Exatamente, aí eles eles ficam falando, né, "Ah, esse daqui é tal, tal, tal, tal, tal, tal, esse daqui tal, tal, tal, tal, tal". <chuckles> Aham.
E passeio turístico, que às vezes tem uns que eu já peguei, que tem um guia também
Hã. Aham. Hã. Aham.
né, mas às vezes acontece que o guia tá falando em inglês e a pessoa é chinesa, não fala, alguma coisa assim, né. Então, você põe o fone de ouvido e coloca no seu idioma.
Aham. <chuckles> Aham. Exatamente. Tinha em português lá em Nova Iorque.
Aí eu achei interessante, lá em Hamburgo tudo tava funcionando, menos o português.
Aham. Hã. Ah.
Aí pronto, mas aí minha sobrinha alemã, ela ia falando as coisas pra mim, mas eu acho maravilhoso. Por exemplo, a gente falando de uma viagem inesquecível, né, essa que você fez foi com a sua família, vocês foram até Manhattan.
Poxa. Hã. Aham. Hum. Hã, aham. Sim, sim. Exatamente.
Bacana. É, uma que eu fiz com a minha também foi inesquecível, foi Gramado.
Aí ih, hã. Qual? Grama sim, sim, gramado. Aham. Ah, é. Aham.
Ai, que linda a Serra Gaúcha. Hum. Eu viajei muito com meus filhos também. Uma inesquecível que eu acho, mas eles eram pequenos, mas tinham 10 anos, foi a Disney.
É lindo também. Aham. Hã. Disney. Ah, sim, também. Também, também. Aham. <chuckles> Lindo. F foi qual o o
Nossa, lindo, lindo. Agora eu tô doida que minha neta vem aqui, a de 12 anos, pra gente ir na Disney francesa. Nós fomos na Disney americana, em Orlando
Hã? Francês? Ah, sim. Aham. Mas foi no Epcot ou na no do castelo?

Todos. Foi até interessante, isso já tem f bastante tempo, né. Meu filho tá com trinta e sete, ele tinha 10, 11. E quando nós fomos, o castelo da Branca de Neve estava completando vinte cinco anos. E era eu tinha falado para minha filha: "Ó, então você" porque esse essa viagem, eu falei para eles que era presente de aniversário dos 2, né, naquele ano.
To nossa, né. <laughs> Aham. Nossa Senhora. <chuckles> Hã. Uhum. Nossa Senhora! Não, ok. <chuckles> Hã. <laughs>
Um fazia 10 e acho que ela fazia 11 e ele ia fazer ele tinha feito 10. Aí eu falei para ela: "Ó, vai ser seu bolo de aniversário", porque eles transformaram o castelo da Cinderela num bolo.
Aham. Aham. <laughs> Hã. Olha só.
Coisa mais linda!
Aham.
Aí eu tirei fo foto dela na frente do castelo. Muito legal, muito legal. Não, foi a viagem inesquecível. Acho que Disney todo mundo tem que ir uma vez. E aqui tem a Disney da França, né. A Universal Studios, claro. O Epcot
<chuckles> Incrível, incrível. Pois é. Pois é. Você foi na Universal também? Ah, aham. <chuckles> Como que é a Disney da da França?
Eu não conheço ainda, não conheço. Deve ser bem parecida, né.
Aham. Hum. Aham. É, pode ser.
Acredito que igual a dos Estados Unidos, não, mas deve ter muitas coisas. Por exemplo, eu tenho um personagem que eu sempre quis conhecer de perto, que eu acredito que tenha lá, que é o Asterix.
Hã. Hã. Mas é qual?
Eu até coleciono Asterix, o Gaulês.
Asterix.
Asterix, o Gaulês. Depois você pegue para você ler. Eu tenho as revistas, eu tenho uma coleção. É muito engraçado. Fala sobre o Império Romano, né, que na Gália eles tinham, né, o Império Romano ganhou a Gália toda, menos a essa aldeia gaulesa. Os Irredutíveis Gauleses.
Hum, acho que n Aham. Aham. <chuckles> Aham. Ah, acho que eu sei. Ó, isso. Aham. É você e era é é um meio gordinho com com calça azul e
O gordinho, exatamente, listrada. Ele diz assim: "Você nunca deve usar listas na horizontal, porque engorda". Então ele só usa na vertical. É o Obelix. É o Asterix, o Obelix e o cachorrinho, que chama Ideiafix.
Ah, sim, sim. Sei, sei. Sei. Sei. Aham. <laughs> <laughs> Eu já vi um monte de de de de tirinha deles quando eu era criança.
É muito interessante.

Ah.
Pois é. Aí, no final, a gente teve que dormir no no no aeroporto, né, no no no no finalzinho do diazinho. Pois é, <chuckles> assim, <chuckles> é meio acabado, porque a gente teve que ir para o para o novo, aí depois foi para o velho. Eh: "Eu acho que depois foi para o novo?".
Hã. Ainda bem que o aeroporto é bonito. Hã. <gasps> Essa viagem foi inesquecível mesmo, né? <laughs>
Aí foi foi. <laughs> Aí, no final, teve uma moça gente boa que falou: "Olha, pessoal, por que vocês estão tentando ir pra Orlando? V Por que que não vai pra Miami e d aluga um carro pra Orlando, depois volta pra Miami?" Aí a gente: "Aham", aí a gente: "Tá bom". Aí a gente mudou a viagem pra Miami e deu certo. Aí, pois é. Aí a gente ficou com meio que com raiva de Nova York por causa disso, porque realmente o povo é bem mais frio do que que Flórida ou ou realmente algum país assim do sul do
Nossa! E é tão pertinho. Olha! Aham. Ah, poxa. Aham, é, Flórida é bem turismo, né, eles são muito bacana.
Uhum. Exatamente, eles são mais é Hã.
Ah, eu estava lembrando agora do lugar aí que tem praia, Malibu.
Aham, Malibu.
Malibu, depois dê uma olhada.
Aham. Eu eu vou. Malibu, interessante o nome também. <chuckles> Tem tanto nome interessante.
Agora um lugar que eu tenho vontade de ir, pra mim vai ser uma viagem inesquecível, que eu não conheço, é San Francisco.
<laughs> São Francisco? Olha, é, eu eu eu eu não
São Francisco. Tenho uma amiga que está morando lá.
Olha só! Assim, eu não conheço tanto assim, mas, tipo, parece ser bonito mesmo São Francisco.
É mui Ah, é. É lindo. Aqui na Europa eu já fui pra vários locais. Amei, amei a República Tcheca, Praga, né. Muito lindo. A Espanha, também Madri, muito bacana. E fui pra Itália, fui pra Paris também, muito lindo. Porque 3, 4 dias dá pra você fazer, um sabe, um tourzinho, assim, né? Porque, claro, conhecer um lugar só se você ficar 1 mês, né. Fui pra Londres também, bem bacana. Lindo, lindo, lindo. Também quero ir voltar na Inglaterra pra conhecer outras cidades. E, na Alemanha, que eu conheço mais, porque eu já viajei lá por dentro, né, já fui até Colônia, Düsseldorf, que é muito bonito também, a capital da moda. É bem bacana. Dessa vez eu peguei o trem, aí meu voo foi Düsseldorf. Então, são viagens que, realmente eu amo viajar. Então, falar, assim, qual foi uma inesquecível? Ai, eu acho que são várias
<chuckles> Hã. Aham. Uhum. Sim, sim. Uhum. Me meu sonho é França, Paris. Uhum, bri lindo Paris. Uhum. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. É, exatamente. <chuckles> Londres, lindo também. Uhum. Uhum. Hum. Sim, sim. Olha só. <chuckles> Aham, capital da moda. Hã. Aham. Pois é, que <laughs> É, pois é, também. Acho que essa de Nova York pra mim foi. <laughs>
né? É, pra mim eu acho que com os meninos pequenos foi a Disney, foi um sonho. Essa realmente, nossa, que lindo, e agora quero fazer de novo.
Ai, ai. Uhum. Dis não, Disney é linda, linda, linda, linda. <laughs>
Tomara. Vai dar certo, vai, sempre dá. É só a gente sonhar, né, e t agir como se já estivesse lá. <giggles> Que bom, muito obrigada, viu?
Vai dar certo, vai dar certo. <laughs> Sempre dá. Aham, exatamente. Aham. Olha, eu é que agradeço também, viu? Bom final de semana. <laughs>
Pra você também e até a próxima. Tchau!

É muito interessante o as revistinhas. Então, assim, para mim, as viagens inesquecíveis foram essa da Disney, que foi com os pequenos, depois dos 15 anos fomos para Gramado
Hã. Uhum. Sim. Uhum. Ah, também.
ah, mas eu viajei muito com eles, eu fui para João Pessoa, nós fomos até o Amapá.
Aham. Vocês vocês foram no quando vocês estavam em Gramado, foram no no Snowland?
Eles não lembram muito. Não, não fomos, porque era Páscoa. Inclusive foi uma loucura, porque quando nós chegamos lá, chegamos em Porto Alegre, estava um calor, estava 30º em Porto Alegre. Aí quando nós chegamos em Gramado o povo estava desesperado porque os chocolates iam derreter
Hum. Ah, sim. Hã. Aham. Nossa senhora. <chuckles> Hum. Ah.
por causa do calor, né. Aí s 2 dias depois o frio baixou que nossa. Mas fomos a Canelas, fomos na Serra Gaúcha, conheci a fábrica da Tramontina, participamos de uma participamos, assim, vimos uma procissão da Semana Santa, lá na catedral de Gramado, que é a catedral que é a catedral de São Pedro, e eles fazem aquela a a via sacra Sim, muito bonito.
Uhum. Sim. Hã. <laughs> Aham. Sim, lindo, lindo. Hã. Uhum. Olha só. Aham. Uhum, lindo. <gasps> Ah sim, tem aquelas igreja, né, de aham. Eu lembrei agora. Você você me lembrou agora, eu fui na na naquela igrejona grande, assim, preta e tal.
Muito bonito. Aquela é de Canelas, né, que é pertinho de Gramado.
Eu a eu acho que é.
Fica a 1 hora de Gramado, fica Canela. Ela é bonita, tem umas torres, né, ela é bem medieval.
Aham. Sim, sim. A gente a gente comprou um monte de queijo perto, tinha uma lojinha de queijo
Ai, muito bacana.
Aí a gente comprou, <chuckles> eu lembro disso. Se agora eu estou me lembrando um monte de viagem.
A outra viagem que eu lembrei agora, inesquecível ah, a gente vai vendo, né. Uma vez eu estava assistindo um programa que tinha no Brasil chamado Globo Repórter, e a Glória Maria falou de um lugar chamado Pomerode, em Santa Catarina, uma cidade que tinha, inclusive, a ajuda do príncipe da Inglaterra, príncipe Harrys, que mantinha alguns projetos lá, e lá eles só falavam alemão. E linda a cidade. Eu pensei: "Ah, um dia eu vou nessa cidade". Olha, eu amo. Hoje mesmo eu estava assistindo Suíça, ali, aquele trem Berlina. Eu amo. E acredito que você fique vendo e o sabe, o universo conspira, você chega lá. Aí, um belo dia, eu fui buscar uma tia em Santa Catarina
Hã. <laughs> Hã. Aham. Hum. Hum. Hum. Aham. Sim. Aham. Hum, interessante. Aham. <chuckles> Hã. Sim. Aham. Hã. Pois é. Também, também. <chuckles> Aham.